Ya, şimdi, orası şöyle, eee, ya, baskı gibi olmadı çünkü ben gerçekten, hani, böyle büyük bir şey i eee, yıkım yaşamışım ama herkes benim için şunu bilir: Ben her şeyi her zaman yeniden inşa edebilirim. Eee, bana böyle bir, eee, şeyleri var ama Ya, biraz şu oldu, tabii. Hani, orada, eee, ne yapacaksın, n nasıl geçineceksin? Hani, biraz bizim ailede de, yani, şey var, hani Ben bu arada şey yapıyordum, para kazanıyordum aslında şey yaparak, eee, dediğim gibi internet üzerinden profesyonel aşçılık dersleri veriyordum, böyle, kişiye özel falan, öyle şeyler vardı ama, ya, şimdi geçici. Hani, benim buradan orada masraflarımı şey yapıyorum. O, orayı, işte Euro euro yükseliyor falan. <chuckles> Hani, ben, eee, TL'yle kazanıyorum, orada euro yükseliyor ama, şimdi, hani, orada kalsam, işte, ne yapacaksın, ne edeceksin? İşte, eee, ı ya, mecbur kal kalmaman lazım falan. Hani, orada birinin eline bakmama anlamında. Hoş olmaz filan gibi. Yoksa ben yetişkin kadındım zaten yani olay, ııı, olduğunda da. Eee, yani o otuz b beş yaşındaydım. Dolayısıyla, hani, kimsenin de, böyle, çok da, hani, şey yapacağı değil ama Eee, ya, bir de şöyle bir şey var, ben bir de şöyle gittim; hani, deneme, eee, yapacağım diye de gittim. Ben evimi barkımı bozmadım yani evim falan duruyordu. Hani, kapıyı kilitledim, çıktım.
Harika. Hı hı. Evet. Harika. Hâliyle evet, bir düzenli bir gelir kapısı da lazım. Ay Hı hı. Evet. Tabii ki, yani. Hı hı. <chuckles> Tabii ki. He, anladım. Aslında olmazsa geri dönerim kafa kafasında birazcık.
Eee, tabii, yani bir yandan çünkü orada hâlâ mantığım, hani, her şeyi kapat çünkü aslı Bu arada ev kira, eve de kira ödüyorum. Eee, daha önceki, hani, evden ayrılmak zorunda kalmışım falan, eee, ama bir yandan da hâlâ şey mantık da orada şey diyor, eee, "Kızım, dursun burada, hani, evin barkın. Ne olur ne olmaz, dünya hâli, pandemisi bilmem nesi. Evet. Hani dönüp açıp gelecek bir kapın olsun." falan. Hani, o masraflarımı karşılayabilecek kadar kazanıyorum ama bayağı bir, eee, şey oldu tabii, yani Ama sonra, bu arada, hani, esas gittikten sonra bu içgüdülerimin bını nasıl şey yaptı, onu anlatmak isterim sana. Yani, hani, aslında ne kadar doğruymuş, beni nelerden korumuş. <chuckles> Hani.
Anladım. Evet. Tabii. <chuckles> Evet, bir güvende hissedeyim kendimi yine. Hı hı. Gerçekten öyle. Hı hı. Evet. Tabii ki, tabii ki. Ben de dinlemek isterim. Aynen öyle. O yaşam mesela oraya gidince nasıl değişti? Nelere o o daha iyi odaklandın? Neler seni çok zorladı? Bunları da aslında detaylıca konuşmak b beni de çok sevindirir.
Evet. Hımm.

Ya vallahi sıkıntılı olan Türkler ya, Yunan'da hiçbir problem yok, bayılıyorlar Türk mutfağına. Yani İstanbul şeylerine, ya, ben ben buraya geldiğimden beri o muhabbetin sadece bizde olan bir şey olduğunu anladım yani açıkçası. Bir de birtakım herhâlde buradan birtakım internet trolleri falan yazıyor, yani, ya da ben hiçbir tane insan görmedim ki şurada, hani, herkes hep şey diyor "İstanbul mu? Ne? Oradaki yemekler çok güzel. Dünyanın en güzel yemekleri" falan. Hani, benim eşim falan zaten delisi bu arada. Hayran yani İstanbul'a zaten benimle tanışmadan önce de gelmiş. Eee, bayılıyor yani, hani, genel olarak. He hiç öyle bir sıkıntı yok ya. Herkes biliyor, yemek bizde daha iyi. <laughs>
Hıı. Anladım. A! Gerçekten farklı bakış açısı. Olabilir evet. Heh. <chuckles> Harika. Çok güzel, çok güzel. Belki de birazcık sosyal medyanın aslında insanlara, ııı, dayattığı şeylerden bir tanesidir bu algı da. Bu algı yönetimi konusunda özellikle günümüzde çok etkisi de oluyor sosyal medyanın. Baktığın zaman sen diyorsun mesela hiç insanlar böyle düşünmüyor ama sosyal medyada sanki bütün Yunanlar Türkler bir birbirine düşmanmış gibi lanse ediliyor aslına bakarsan.
Evet ya. Evet ama işte o Türk tarafında oluyor ya. O tür biz Türkiye'de böyle artık, ya, gerçekten uçan kuşa düşman olduk ya, hani, biraz o bence şey, eee, herkesi o sürekli bir şey hâlinde tutmak. Yani o sürekli bir düşmanlık, sürekli bir çatışma, çatışma diyeyim aslında, düşmanlık deme Toplumu sürekli çatışma hâlinde tutmak sürekli birilerinin işine geliyor ya hani <chuckles> o korku şeyinde. Hep öyle bir şey var, ya, ben sadece son 20 yılı kastetmiyorum, ondan öncesinde de vardı bu aslında belli bir Dolayısıyla o biraz şey ya çıkınca insan anlıyor ya hani, eee, bazen bana eşim diyordu, ya, denizin b b bir tarafın ha bu tarafından aslında senin çok normal kabul ettiğin şeyler aslında çok da b normal gelmeyecek sana. Hani, bence demişti, gerçekten öyle oldu, yani. <chuckles>
Evet. Olabilir evet. Aynen öyle, gerçekten öyle. Hı hı, evet. Evet, birazcık dışarıda görmek. Hı hı. Gerçekten öyle, doğru söylemiştir. Heh.
Doğru söyledi. Evet. Hı.
Peki bu Yunanistan'a gidiş sürecinde, hani ,ailenin ya da arkadaşlarının sana "Hadi gitme, bizimle kal, hani, seni özleriz, be buradaki anıları hiç özlemeyecek misin, bizi özlemeyecek misin" gibi baskıları oldu mu?
Hımm.

Ya, şimdi, şunu söyleyeyim, en büyük şeyini, öyle bir şey oldu. Bak benim, eee, öyle bir şey olmuş ki, yani, o Türkiye'deki adalet sisteminin geldiği nokta insanları dava eden, benim, hani, o hukuki olarak yargıtay kararlarıyla, falan, filan, benim avukat diyor ki, hani, bizim kazanmamız mümkün değil. Ama sen, o garip olan sistem beni, doğanın insanın kendisi mal sahibi bir avukat olduğu için, sen arkadan dön, benim avukatın ismini falan koyma, aylarca oradan bir tane yürüt, bi bir mahkemelere hiç bizim dahilimiz olmadan, onaylat. Ben sınırdan çıktım, eee, bir hafta sonra, çat diye, benim hesaplarıma bir haciz gel, bütün var olan her şey, inanamazsın. Ya, beni ne kadar, aslında, bak, büyük bir şey. Ben dedim, şok oldum. Yani, ama bu arada gelen haciz bir de yanlış gelmiş. Gelen haciz de yanlış gelmiş. Üzerine fazladan 6 tane de 0 koymuşlar. Ben oldum sana Cem Uzan gibi, eee, böyle, evet, evet, ya, böyle şey, milya milyarlarca lira, hani, 100 milyarlarca lira gibi bir şeye çıktı haciz. <chuckles> Anladın mı, öyle bir rakam. Şu an hatırlamıyorum bile, hani, düşün ki, yani. Hani, büyük bir rakam düşün onun üstüne, eee, şey, 6 tane 0 ekle. A, oldu mu böyle bir şey? Benim bütün hesaplara geldi mi, şey, <chuckles> haciz, böyle bir şey. Avukatın haberi yok, falan. Ya, böyle bir şenlik, yani. Ve o nok bütün şey, var olan, hani, bankadaki param falan da, yani, dedim ya zaten. Onlar, böyle, bir şey oldu gitti. Böyle bir şeyden haberim yok. Ve böyle şey, dedim, sadece içimden bir şey dedim ki ben buraya gelmekle, galiba doğru yaptım. Eee, yani, çünkü o moral bozukluğuyla düşünsene Türkiye'de yapacağım. Ben hiç herhangi bir şefliğe falan da girsem maaşım da şeyime de şey gelecek, haciz gelecek. Ve ben dedim ki, ben "Vardır bir hayrı, bir kapısı vardır." dedim. Ya, beni buraya bu kadar içgüdülerim getirdiyse, hani, eee
Evet. A. İnanılmaz! İnanılmaz. Ah! Gerçekten çok zor durumda kalmışsındır. Hımm. O. <chuckles> Gerçekten. Aynen öyle. <chuckles> İnanılmaz gerçekten. <chuckles> Komedi. Gerçekten saçma bir sistem oldu, ya. Hı hı. Hı hı. Tabii ki, aynen öyle. <chuckles> Evet. Çok güzel yaklaşmışsın aslında. Hı hı.
Ve, biliyor musun, yani, Yunanistan gibi bir yerde insanların hiçbir zaman, işte, bu işin varsa şanslısın diye bir laf var Yunanistan'da bu arada. Yunanistan'da işin varsa sen şanslı bir insansın diye bir laf var bu kadar. Ben buraya geldim, eee, yani, o olay oldu, daha 1. ayımdı, ben iş buldum, <chuckles> finans alanında bir şeyde çalışmaya başladım. Yunanistan'daki insanların böyle iyi maaş kabul ettiği bir şeyin, eee, yani 1.5-2 katına yakın bonus'larla falan filan bazen çok daha üstü, böyle ikişer, üçer, hani, maaş bonus'ları aldım, iş buldum. Çalıştım, yani, ö çok acayip.
A. Harika. <chuckles> Maşallah. <chuckles> Çok güzel, çok güzel. Aslında yaşadığın zorluklar sana bir yerde de şans olmuş, ya, gerçekten bak, aslına baktığın zaman.